Não, é difícil mesmo, né, eu acho que o ambiente de balada, geralmente, amigo você não vai encontrar, né. Você pode encontrar um amigo para beber, se for esse seu objetivo, mas, além disso, muitas vezes não vai, não. Mas é.
É, fican Pode ser. Muitas vezes, não, não é um ambiente pra nada, acho que é para superficialidades a a balada. E aí assim, eu, por exemplo, agora, eu encontrei até um grupo de pessoas que me surpreendeu muito, por isso que eu estou falando de destino, Jesus Cristo, Deus, que não faz sentido nenhum, não era para eu estar nessa cidade que eu estou, eu me mudei para cá, porque eu não achei casa onde eu estava antes, e estava em uma outra cidade, há 2 horas daqui, e simplesmente não consegui alugar nada e vim para essa outra, muito contrariada assim, do tipo: "Nossa".
Ah, tá. Hã. Aham. Aham. Você já tinha sua vida, né?
Pois é, "Uau, vou mudar de novo de cidade", sabe, "que saco", mas vim.
Uhum.